Ừm, cảm ơn bạn vì câu hỏi. Thực ra thì mình cũng có đấy, như trước là mình cũng có thói quen là hay thức khuya lắm, hay thức khuya đúng rồi, xong rồi là nó dẫn đến một cái tình trạng, đó chính là mất ngủ dài ngày, khó ngủ. Ôi, ngày nào dậy cũng cảm giác thiếu sức sống, uể oải trong người, thiếu năng lượng. Đấy, chắc là bạn hiểu hiểu hiểu hiểu cái cảm giác đấy. Đấy, mình thay đổi nó bằng cách là thôi thì mình cố gắng mình vận động nhiều hơn, hạn chế những cái chất kích thích ví dụ, như kiểu, cà phê này hoặc là những cái nước mà tăng lực đó.
Ừm, ừm, ừm. Hay thức khuya hả? À, ừ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng rồi. Nếu mà đúng rồi, nếu bạn thức khuya thì ừ, ừ, đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu cái cảm giác đó nó rất khó Ừm. Ừm, ừm. À. Đúng rồi, cà phê, vì là bạn uống nước tăng lực thì rất là khó ngủ, nó nó nó nó mất ngủ lắm. Đúng, đúng. Nói về cái nước tăng lực này là một là cà phê, hai là bò húc á bò cụng á, thì mình thấy, ừ, có đôi lúc mình, à, cũng uống, mà thực sự đến đến khi nằm đúng rồi, và đến khi mình nằm ngủ mà nó không thể ngủ được luôn ấy, cho nên là, ờ, làm đúng rồi, tinh thần của mình trằn trọc cả đêm và thực sự nó rất là tỉnh nhá. Cho nên là mình nghĩ, ví dụ như lâu lâu bạn có một dịp nào đấy thôi, thì không hẳn sẽ không ảnh hưởng gì. Ví dụ như bạn cần thức khuya để bạn làm việc gì đấy, ừ, thì bạn uống 1 ly, a, nước tăng lực đấy, thì mình nghĩ nó cũng sẽ giúp cho bạn thức nhưng mà nếu mà việc nào kéo dài, nó lặp đi lặp lại nhiều thì thực sự rất là ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Ừm.
Đấy. Đúng rồi, nhất là vào buổi tối nhá. Đúng rồi, nhất là vào buổi tối rất là khó ngủ. Đấy, đúng rồi, 2 cái chất đấy. Ờ, đúng rồi, không tránh được, mình thì không tránh được thật. Ờ, đúng rồi, không thể ngủ được. Cảm giác trằn trọc cả đêm, trằn trọc, trằn trọc mà khó ngủ. Đúng rồi. Ờ. Ờ, đúng rồi, ví dụ, kiểu, lúc nào mình có thời gian rảnh hơn, đúng không? Ờ. Đúng rồi. Chính xác. Mình đồng ý. Rồi, mình đồng ý, mình đồng ý với ý kiến của bạn. Ra đấy thì trong thành phần nó cũng toàn là những chất kích thích như, kiểu, caffein các thứ, nó giúp mình tỉnh táo, nhưng nhưng mà đúng rồi, nhưng mà nó không tốt.
Ừm. Ừm, caffein, đúng rồi, cocain nữa, đúng rồi. Đấy thì nó nó nó sẽ làm não bộ của mình nó nó dễ bị, à, kích thích và sau đó nếu mà nhiều lần quá thì cái não bộ của mình nó sẽ bị chai lì đi, cho nên là mình nghĩ là, ừ, nó nó nó khó mà có thể nhạy.
Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, chai lì, nó cũng sẽ phụ thuộc ấy, kiểu, lệ thuộc vào, kiểu, nhờn thuốc ấy. Đấy, kiểu vậy. Đấy, xong rồi thì cũng cũng kiêng được, cũng vận động nhiều hơn, rồi thì kết quả thành ra là bây giờ cũng ăn ngủ nó cũng tốt hơn.
Ừ, nhờn thuốc á, ừ. Đấy. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ô kê, vậy là rất rất là tốt rồi. Vậy là ừm, vậy là bạn đã thay đổi được một thói quen rất là tuyệt vời. Mình nghĩ để thay đổi được một thói quen không phải là chuyện dễ đâu, đúng không? Ví dụ mình ấy mình thấy có nhiều người họ có thói quen xấu đó là họ hút thuốc lá hơi nhiều á, mà để thay đổi được thói quen này rất là khó. Ừ. Ừm. Khó bỏ, công nhận khó bỏ. Mình thấy nhiều người, ờ, lúc đầu cũng quyết tâm để bỏ, nhưng mà một thời gian sau họ lại tái nghiện lại, tái hút lại mà họ hút càng nhiều hơn nữa. Đấy, cho nên là cái việc thói quen cực kỳ là khó luôn. Ừm. Đấy thì, à, mình nghĩ là cái việc mà làm sao đó để có được cái tinh thần luôn luôn tích cực trong cái cuộc sống là rất là quan trọng, đúng không? Và để được, ờ, có những thói quen đấy thì mình sẽ phải tập luyện từng ngày.
Đấy, vẫn hơn. Đúng rồi. Đúng rồi, không phải chuyện dễ đâu. Chính xác, mình đồng ý. Ờ, đúng rồi, hút thuốc lá chẳng hạn. Mình đồng ý. Khó bỏ, công nhận khó bỏ, rất khó bỏ luôn. Mình đồng ý. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, chính xác, mình đồng ý luôn. Đấy, đúng rồi, mình Đúng rồi, cho nên là chúng mình phải phải duy trì những thói quen tốt và loại bỏ dần những thói quen xấu, đúng không? Đấy, để duy trì một sức khỏe tốt.
Ừm. Đúng rồi. Thì, à, thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay, mình cũng cảm ơn bạn về những cái chia sẻ, về các cái thói quen để giúp cho tinh thần thoải mái hơn rất là nhiều nha.
Ờ, mình cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ hôm nay, rất là quan trọng, rất là hữu ích. Thì chúc bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn nhá.
Ừm. Ô kê, ừm, ừm, mình cũng cảm ơn bạn nhiều nha. Bye bye. Rồi, bye bye.
Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chào bạn. Bye bye. Bye bye bạn.